それでも3月、4月ぐらいには、もう行っちゃうと思いますね。はい。
ああ、あ、なるほど。にがつ末から、まあ、遅くても4月くらいまでですね。はい。でも、あの、おお仕事もされてますよね。あのうん、なので
はい。 はい。
ま、全部、毎日毎日多分使えると思うわけじゃないので。あと
はい。
その、引っ越しの荷造りされるのは、ご自身とごご家族の方も一緒に手伝って、うんはい、のお2人で手分けしてやるって感じですよね。うーん。おくおく
はい。 ああ、妻がいます。 はい。ん、はい。 ん、そうですね。ただ自分の分は自分でやらなきゃいけませんから。
ああ、なるほどなるほど。はい。
はい。
で、奥さんの方は働かれてるんですか？
働いてますね。
あ、はい、と、お2人で共働きで、その仕事が終わった、その休日なり、その、あ、夜の時間なりで使って、少しずつ進めていくって感じなんですね。
うん、そうですね。一気にやると、またもう面倒くさいから全部捨てちゃえってなっちゃうから。今だったら、まだ時間ありますからね。徐々に進めていければなと思ってます。
うーん。 はい。 うんうんうん。なるほどなるほど。 え、お聞きしたいんですが、今住んでる所と、その、新しく行こうとしてる所の、なんか、スペースの差ってあります？どれくらいかって。
はい。 あ、多分同じぐらいになると思いますね。新しい所は、実はまだ決まってないんすよ。場所が決まってるだけで。うーん。はい。
ああ、なるほどね、同じく。 ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほど。行く先の都市みたいのは決まっていますが、うん、物件はだあの、全然これからと言うすね。うーん。
はい。決まってません。ただ同じぐらいのスペースで、多分方をつけてしまうと思ってます。
うーん。 はい、分かりました。ええと、そうしますと、あのですね、あの、ちょっと、どう言った物がご自身にとって、あの、大事な物かちょっと知りたいので、なんか、この前の引っ越しで、なんか、捨ててしまって後悔したものとかって、なんか、ちょっと、思い当たるものあったら、ちょっと教えて頂いても宜しいですか？
はい。

ちょっとですね、妻の実家の関係で、おそらく2月末、早ければ2月末に引っ越しをしなければいけないんですよ。
はい。 ああ、そうなんですね。はい。
うん。前回の引っ越し、これ、まあ、5年ぐらい前なんですけど。
はい。
もう、ときに、だいぶ、やらかしんてしまいましてね。
ああ、どうされました？
あのですね、要は荷物を、10年ぐらい開けてないやつは、もういらないやと思って全部捨てたんですよ。
ああ、はいはい。そうしましたら？
うん。シンプル、シンプルに。うん、もう、いわゆる断捨離。うん、もう、なんにも中身とか全く見ないで捨てちゃったもんですから、後々になって後悔しましてね。あ、あれがない、これがない、あれ残しとけば良かった、これも残しておけば良かったってのが結構あってですね。
うん、断捨離のような感じで。はい。 あ、はい。 ええ。 ああ、あ。例えばそれはい。
だから今回は 今回はそこの部分失敗したくないんですよね。
はい、あるほど。はい。
ええ。 どういう風に、その、何て言ったらいいんでしょう。梱包っていうか荷造りって考えたらいいもんですかね。あの、整理整頓とか片付けが苦手なんですよね、僕。
うーん。 はい。 ああ、はい。 ああ、なるほど。うん、その段階から、じゃ、苦手なうん、方なんですね。ふん。
だから、もううん、だからもう、もう、なんて言ったらいいんですか、あの、確認もしないで、もう面倒臭いから捨てちゃえってなっちゃうんですよ。
ああ、なるほどなるほど。はい。うんうんうん。
で、後で後悔する。うん。